جدًا، أصل برضه من جانب تاني ال البنت التانية لمّا جَت حكِت لي، وهي متضايقة، هي آمنتني على كُلّ كلمة هي قالتها يعني من غير حتى ما تطلب مني، هي ما طلبِتش مني: "ما تقوليش لحد اللي أنا باقوله لِك." بس مجرد إن هي وثقِت أو ارتاحت إن هي تيجي تتكلم معايا، وتفضفض اللي واجِعها من صاحبتها، رغم إن هي صاحبتها المقربة، دي بقت أمانة عَندي فصعب جدًا إن أنا أقولها
حسِت بالأمان معاكِ، آمم. من أملَك آه، زي ما في في جملة كده بتقول: "من أمنَك لم تخونه حتى لو كنت خاين."
بالضبط فأنا ه من أمنَك لم تخونه. آه بالضبط كده، يعني بصراحة يعني. فربنا يجعلناش من الخاينين أبدًا يا رب <chuckles> ونكون عند حسن ظَن الناس كده و ونبقى قدّ الأمانة.
يا رب.
بس ده من المواقف اللي أنا لا ولا ب عدّيت باقول لِك أسبوع بس في النادي ومعديّة لقيتهم هُم الاتنين قاعدين مع بعض يشربوا قهوة والانسجام والضحك، فسلمت كده ومشيت، وأنا ماشية والله بالعربية كده قُلت ياه! كنت ممكن أخرب الدنيا <laughs> ف
طيب هي صاحبتِك بقى الأولانية اللي جت حكِت لِك عنها حاجات كتيرة كده، ما ما جتش مثلًا اتكلمت معاكِ تاني سألتِك هل مثلًا صاحبتكم التالتة جت سألتِك عن حاجة آآ، ما ما فكَرِتش مثلًا إنها تعيد الكلام عليكِ تاني والّا هو كان موقف وقالته ومشيت وخلاص، وهُم اتصالحوا بدون ما ي ما يعيدوا يعني صياغة الموضوع ده؟